Fíjate que traigo un problema ahorita, eh, yo ya sabía que se me avecinaba, eh, yo a mí mismo me decía: <smacks lips> "Ah, yo voy a hacer de esta manera, yo voy a actuar de manera enérgica y así". Pero ya que lo veo cerca, eh, lo siento un poquito, no sé. Mira, te voy a contar, eh, ya tengo 8 años, eh, junto con mi novia. Ya, en este año, eh, estamos preparando todo para casarnos. Estamos muy contentos, muy enamorados, muy felices y todo. La cosa es que, yo lo que no había vaticinado para nada, es que mm, mi papá, del lado de de mi la familia de mi papá son muchas personas y, aunque todos han sido muy amables las 2, 3 veces que los he visto en mi vida, y no sé si si ya sepas por dónde va la cosa. Eh, mi papá es mucho de su familia, mucho de sus tradiciones y la la ocasión en donde ya le mencioné que ya estábamos pronto a casarnos y todo, uf, sacó una lista de los 25 tíos con los 25 primos a los que estaría sí o sí, tendría que yo invitar a a mi boda. Y y no lo hace en un plan invasivo, la verdad, no lo hace en un plan autoritario ni nada, y es lo que me complica más. Si él me lo dijera en un plan, tienes que hacer esto, uf, yo tengo un carácter un poquito muy determinante y pero no, lo hace de un lado de de bondad, de que los quiere, de que que está orgulloso y y quiere estar ahí con esa parte de la familia, y y y la verdad es que nosotros siempre hemos sido la idea de invitar a las personas más cercanas. Y por otro lado, el el lado de la familia de mi novia, ellos tienen una religión completamente diferente a la de mi familia. Entonces, estamos ahí en medio y no no sé qué hacer.
Ujú. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey, okey, entiendo. Realmente es como pues, la familia como de tu novia tiene esa costumbre o esa tradición de pues invitar a todos, aunque no sean allegados, aunque no sean conocidos y bueno, ahí como que chocan. Pero, por ejemplo, ¿tu familia te hace? Bueno, no tu familia. ¿Tu novia te hace sentir como obligado a tomar en cuenta estas personas, o no has hablado de este tema con tu novia? Cuéntame.
Sí, no, no. Cre creo que me expliqué mal. Los que quieren invitar a un millón de parientes es mi familia, del lado de mi papá. Eh ajá, la problemática de la familia de mi novia era que son de otra religión, entonces queríamos como que teníamos ahí ese tema. Eh, la verdad es que mi novia es muy, muy linda, tiene un carácter, pues, muy tranquilo y ella pues me dice que que, pues, ahí no se puede meter tanto que que como yo lo vea, o o pues sí así yo quiero que estén nuestros familiares en el día de nuestra boda, pues está bien. La cosa es que, pues pues, no, o sea, si si hasta incluso estamos como que muy selectivos en cuestión de qué amigos sí han estado, qué otros no, quiénes como pareja sí nos ven. Que no sea tanto como el él se lleva con e contigo, pero conmigo, pues, nada más me dice hola, ¿no? No, no, no, o sea, algo bonito, algo significativo y que las personas que están ahí sí nos hayan visto como pareja. Y ahí es donde me resuena el el
Ah, okey, okey. <chuckles>
el que mi pobre papá quiere invitar a todos los tíos que él quiere mucho, que yo estoy muy seguro que todas esas historias de que ellos cuando yo era chiquito, me querían mucho y me llevaban de aquí para allá y que incluso, no sé, apoyaron a mi papá en ese momento, lo creo, pero pues ya no los he visto. Tiene 2- 2 veces en la vida, los he visto. A uno ni siquiera sé su nombre, los confundo y pues la verdad es que sí implica un gasto y un esfuerzo muy grande, o sea, 30 personas, ¿cuántas mesas son, no? Entonces, pues, ese es mi problema.
<laughs> <laughs> Claro. Sí, sí, claro, más la comida y todo ese tipo de cosas, sí es un gasto muy grande, ¿no? Em, ¿tú has hablado con tu papá respecto a esta situación de que, pues, no sé, a lo mejor, te sientes un poco incómodo, que entiendes su punto de vista, pero que, a lo mejor, no es no es como lo que ustedes quieren? Bueno, tú y tu novia, ¿has hablado con tu papá al respecto de eso?
Sí. No, la verdad es que lo he tocado muy por encimita. Mira, eh, cuando lo hemos platicado, la última vez que estuvimos comiendo en su casa, yo lo lo lo platiqué de forma general, o sea, el típico de que, lo digo así para que tú me entiendas y a ver si te queda el saco o a ver si lo entiendes. Y y no ocurrió. O sea, yo yo le dije a la esposa de mi papá: "Oye, mira, estamos haciendo la lista de invitados. Pues, la verdad es que, ¿si ubicas a este amigo? 'No, pues, sí'. Pues, a él no lo vamos a invitar, porque, pues, nunca fue buena onda con mi novia, queremos que haya gente que esté involucrado con los 2". Incluso solté el comentario de, si no saben cuál es el cumpleaños de mi novia y ni siquiera conocen su apellido, no tendrían por qué estar ahí". Y mi papá me vio con una cara de sí, tienes tota da tota toda la razón. Pero yo pensé que me iba a decir de que, pues, sí, ¿no? O sea, ya desisto con esta idea que tenía. Y a los 3 segundos me dijo: "Bueno, entonces tu tía tal si va a ir y tu tía". Y yo de uf, ¿no? me entendió para nada. Y cuando le dije de un poquito más certero, un poquito más derecho de, "oye, pa esa tía ya no la he visto, tiene no nada más un año, creo que ni siquiera sabe que soy tu hijo", me dijo de que, no, pero tu tía, cuando tú te pusiste enfermo hace tiempo me ayudó". Y yo, uf. Entonces, sí es un tema delicado, no sé. Y te digo, mi papá lo hace con todo con todo corazón. Me, ah, facilitaría mucho las cosas si me lo quisiera imponer, porque ahí sí, mira, yo agarro, junto el valor y le digo: "No, no, no". Pero de esta manera me cuesta más.
<laughs> <laughs> Claro. <laughs> Sí, sí, completamente, te entiendo perfectamente. Y es que bueno, em, creo que todos los padres tienen como esa costumbre, esa tradición de que invites a toda la familia a como a un evento tan importante. <laughs> Pero estas generaciones actuales, ya, justamente, cuentan a las personas con los dedos, que son las personas que han estado más para uno, que formaron parte de la historia, pues, de ambos, ¿no?, en este caso, lo cual, pues, es válido. Entonces, pues, podrías, justamente, eh, primero hablar y bueno, explorar para ti qué valores son importantes para ti y qué tradición para ti te importa. Por ejemplo, la familia sí está muy arraigada a eso, a invitar a toda la familia, vaya, hasta al vecinito. Pero tú considera si para ti eso es importante o no. Y si para ti, honestamente, no es relevante, estás completamente en tu derecho, o sea, no estás obligado y podrías, justamente, no sé, eh, hablar con tu papá, pero reas a lo mejor, en el aspecto de que, mira, yo entiendo que, no sé, tú quieres invitar a 30 personas, qué te parece si yo, no sé, te digo que solo tengo 10 lugares. Elegimos a los que yo también me acuerdo de ellos, o a los que sientes que son más importantes. Como que llegar a un acuerdo. ¿Crees que tu papá pueda ceder o comprender más tu punto?
Sí. Sí. Okey, okey. Mm, mira, o eh, lo que dices, no lo había pensado. O sea, no lo había tomado en cuenta, de que mm, casi, casi me siento con él, y empezamos a a palomear, y a tachar, posibles candidatos de de invitado. No no lo había pensado. No sé, qué tanto funcione. Yo creo que sí podría ser un un pasito, un poco a poco. Eh, es que mira, de también te doy un poquito más de contexto. Eh, la familia del lado de mi papá, o sea, por parte de mi abuelo, no son del estado en donde yo vivo. Ellos están en Puebla. Y ahí hay unas tradiciones, porque tienen una casa enorme. Eh, mide una cuadra por una cuadra. Y el patio es lo rentan para salón de eventos. Entonces, cuando alguien, de esa familia se casa, pues, sí invitan a todo el mundo. Incluso, a mí me da pena, porque luego me entero, de que un primo se casó, y nos tiene contemplados, a a mi papá, a mí, y hasta a mi novia. Y ahí vamos, ¿no? O sea, yo no me siento tan cómodo con eso, y hay veces, donde de plano, no voy. Pero yo sé que que, incluso, ellos lo hacen de de todo corazón, y les encanta la idea de que estés ahí. La última boda a la que yo asistí, me preguntaron, si yo ya me había casado, e incluso, así como de, oye, no nos invitaste, ¿eh?. Y yo, como, no, no, no. Apenas estamos viendo eso, y que no sé qué. Entonces, pues, sí, me voy a sentar a hablar con mi papá, y todo, pero pero es que no sé. No lo sé. Mira, yo puedo ceder en en otras cositas. Yo puedo, eh Hay una tradición, que es un baile, como con batucada y así, muy divertido. Yo lo puedo trasladar aquí, para darle gusto a mi papá, porque yo sé que también, son parte de mis raíces, y y, eh, pues lo tomo con orgullo. La cosa es que, sí ya es algo monetario, ¿sabes? O sea, ya es algo económico. Y aunque yo quiera darle todo el gusto a mi papá, aunque yo quiera, hacer un esfuerzo, para invitar a más tíos y primos, pues no, no se puede. Entonces sí, no. No, no, no. Definitivamente, no.
<laughs> Okey. Ujú. Okey. Ujú. <chuckles> Mira, entiendo. Y, justamente siento que así como me estás diciendo las cosas, eh, puedo empatizar contigo. Entonces, siento que, si de esta manera, tú le exteriorizas lo mismo a tu papá, considero que te va a comprender, como como en el aspecto, de que no es porque no quieras, sino porque también, ya afecta al bolsillo, ¿sabes? Y también es muy importante, el el colocar tus límites. No está nada mal, que tú coloques tus límites. Porque bueno, es supersano, supersano, colocar límites en el trabajo, con la familia, con los amigos, con todo en general. Lo más sano, siempre va a ser poner límites. Entonces, em, obviamente, si hablas con tu papá, y pones estos límites, obviamente, de manera respetuosa, clara, y exteriorizándole bien tu sentir, puede que comprenda más. Te juro que, así como tú me mencionabas, de que le quieres dar gusto, pero realmente, pues, ya te afectaría monetariamente, que también no se puede, y ese tipo de situaciones. Considero, que si se lo exteriorizas, tal cual es, que es la verdad. Obviamente, tranquilo, respetuoso y en una charla, como como de que, oye, pá, quiero hablar contigo. Eso ayudaría muchísimo, a que tu papá empatice contigo, y ya, a lo mejor, no se vea como como tan obligada a ese tipo de invitaciones, a esas personas extra. No sé cómo consideres, el charlar con él, así tranquilo, exteriorizándole bien, tus puntos y todo, porque puede que así comprenda más.
Sí. Sí. Oye, muchas gracias. La v la la No la había tomado así. Yo creo que, cada vez que tenía, este tema por la cabeza, yo lo veía de que, no, y voy a poner mi límite, y voy a afrontar, y así. De una manera más enérgica, incluso, como más dura. Pero pues, sí tienes la razón. O sea, no no no necesariamente, tengo que hacerlo así. Y l creo, que ahora con tu consejo, pues sí, estoy motivado, y voy a hablar con él, y sólo le voy a abrir mi corazón. <chuckles> Voy a ser, lo más sincero posible. Le voy a decir: "Papá, créeme que aunque yo yo quisiera. Si yo fuera un rey, o tuviera todo el dinero en el mundo, lo haría. Pero, pues sí prefiero gastarme mi dinero, con mi novia, en la luna de miel, o algo así". Entonces, pues Muchas gracias, muchas gracias. Me acabas de quitar, un peso enorme de encima. Muchísimas gracias, por no juzgarme y por escucharme. Gracias.
<chuckles> Exacto. Exacto. <chuckles> Va.